Olha, eu queria saber se você podia me ajudar com algum conselho, alguma dica, porque eu ando, assim, acordando todos os dias muito, muito cansada e seguindo cansada, assim, durante toda a manhã, às vezes, até o dia todo. Mas, assim, principalmente de manhã, assim, que eu acordo, eu não sei o que fazer mais.
Uhum. Entendi. Vamos lá então, eh, você para eu poder entender melhor, você dorme bem? Quantas horas você dorme? Como é que é o seu sono?
Hum. Ah, então, eu durmo bem, assim, eu não tenho aquelas eu não sou aquelas pessoas que ficam girando na cama, que não consegue pegar no sono. Então, acho que se eu deitar, em meia hora eu já durmo.
Entendi. Uhum.
E eu durmo a noite toda também, posso até me mexer um pouco, mas eu não não acordo normalmente, assim, durante a noite. Só que eu sinto que, talvez, esse sono ele não seja tão restaurador, sabe. Eu
Tá. Aham.
Durmo, mas eu lembro de antiga que isso já tá acontecendo já tem um tempo, então eu lembro que, antes, quando mesmo tendo um dia difícil ou muito exaustivo, eu dormia e era como se fosse um um reinício, né, um reiniciar, como se fosse do computador, sabe: desligou, recarregou, acordou no outro dia. É, isso, ai, recarregava muito bem, principalmente com as 8 horas, né. Eu tento dormir sempre isso. Acho que, se eu dormir menos, vai ser 7, mas menos do que isso eu não durmo. Eu en eu durmo entre 7 e 9 horas por noite. 9, quando dá, né, quase nunca, na verdade. Mas eu não tenho acordado bem descansada, assim. Realmente, é às vezes, eu até fico com dor de cabeça, sabe, durante o dia, de de sono. Eu sei que é sono.
Recarregava bem. Tá. Uhum. Perfeito. Claro. Total. Hã, vamos lá, então, mais ou menos a que horas que você, assim, que você realmente pega no sono?
Olha, eu costumo real acho que por volta da 23h30, meia-noite, assim. Quase todo dia, é esse horário que eu acabo dormindo de verdade pra acordar 7h30, 8, depende dos dias, né.
Tá. Ok. Eu te fiz essa pergunta, porque, hã, foram feitos alguns estudos científicos e perceberam entenderam que, a gente, até às 22h, a gente cada hora que a gente dorme vale como se fossem 2, 3 horas de sono. Depois das 22h, começa a diminuir. Então, por exemplo, sei lá, meia-noite, 1h, a cada hora que você tá dormindo, é como se você tivesse dormindo 20 minutos.
Hum. Nossa, co como assim? Então, quer dizer, s dormir mais cedo, além de melhorar porque eu vou dormir mais horas, também tem essa coisa acumulativa do tempo valer mais? Ah!
Então Sim, equivale a mais horas quando você dorme 1 hora antes das 22h. Então, por
Entendi. Então, tipo, se eu dormir às 21h, eu vou ter um bom é como um bônus. <chuckles>
Isso, praticamente é um boost no seu sono, entendeu?
Ah, entendi. É, interessante, eu não não sabia disso, realmente Então, o ideal talvez fosse até eu dormir mais cedo e acordar mais cedo. Ou podia acordar às 6, então, não tem problema de acordar às 6, não atrapalha em nada o sono.
Exato, exatamente. Por É, de então, provavelmente, assim, se você experimentar isso, você vai conseguir dormir melhor. Por quê? Hã, você vai se sentir mais descansada. Porque se você parar pra pensar, o corpo humano, hã, nasceu, né, hã, foi criado pra dormir como os galos e as galinhas, né, ou seja, ali, bem cedinho, assim, que o sol, hã, se põe, eh, assim, que o sol nasce, a gente deveria tá acordando também, porque quando já olhou pra um pôr do sol e sentiu sono?
Hum. Sim. Uhum. <chuckles> No final, né, quando tipo, ah, o sol desce, aí você pensa: "Ah, pronto". Sim, sim. Aliás, você falando isso, tipo, às 17h é um horário que eu tenho muito sono, que é quando o sol se põe, assim, no geral. Realmente, quando escurece o dia, eu tendo a dar uma caída mesmo na energia, assim. Eu literalmente não sou uma pessoa noturna, porque tenho amigos que se animam, né, caiu o sol, a pessoa já anda animada, quer ir pro bar. Nossa, eu quero dormir, assim, às cinco da tarde. E é um horário péssimo 17h pra dormir, porque tá muito próximo da hora não é aquele cochilo da siesta né, depois do almoço, assim, ah, 13h tirar um cochilo ainda vai. Agora 17h, não! Porque, aí, você estraga o seu sono, né, da noite. Então
E Então. Aham. <chuckles> Uhum. É, então, porque na ver
Talvez eu seja uma galinha. <laughs> Às 17h, eu quero ir pro meu galinheiro dormir e acordar às 5h, talvez. É, pode ser.
É, então <laughs> É, eh, realmente é isso que o o corpo normalmente, né, seguindo, assim, a tradição, assim, do do corpo, ele foi feito pra isso.
É, o ciclo natural da da da vida, né?
Isso, ele foi feito, assim, pra dormir, ali, passar a noite toda e acordar bem cedinho de manhã, entendeu? Então, essa seria, assim, a 1º dica que eu eu te daria, não sei se você já tentou dormir mais cedo.
É. É. Nossa, mas isso mata com a vida social, né, assim, esse é que é o pequeno problema que talvez seja isso, porque eu tô tô na Itália e, assim, aqui o pessoal é meio maluco com esses negócios de horário. É, mas também eles dormem à tarde, pra dizer bem a verdade, eles dormem da do período do da pausa do almoço, né, tem a hora do cochilo. Mas sabe o que eles fazem? Eles saem pra fazer uma caminhada depois do jantar. Tipo, assim, às oi depois das oi eles jantam não tão cedo, tipo 19h, 20h, jantou. Aí eles ficam andando a esmo, famílias, assim, pela cidade. E no verão 23h, galera com bebê de colo, caminhando, sabe, passando, tomando um drink. Hum, de boa, assim, vivendo a vida, vi E, e aí, eu não sei como esse pessoal acorda realmente no outro dia, porque eles acordam ce relativamente cedo também, mas é um ritmo de vida meio diferentão, porque tem esse cochilo da tarde, que eu não faço, eu não cochilo à tarde.
É. Realmen Uhum. Sim Uhum. É. É, tem esse cochilo e também caminhar é bem comum fazer isso na Itália, porque caminhar depois da enfim, um pouco depois da comida ou até um pouco mais eh, mais pra frente, ajuda a q dar aquela digerida eh eh, então, você acaba depois dormindo até melhor, entendeu? Mesmo, porque é uma caminhada, não é uma corrida, então, seus músculos, sua adrenalina vai aumentar um pouco, mas não tanto, assim. Então, eu não sei, você costuma você disse que tem um bom você tem um bom você acaba dormindo, mas talvez não seja tão relaxante, né, você costuma a fazer exercício na sua rotina?
Uhum. É. Uhum. É. É, eu tô fa estava acordando inclusive mais cedo, cedo, assim, do tipo 7h pra ir caminhar. Então, estava fazendo essa caminhada, mas não é, assim, um exercício pra mim, é super leve pra mim uma caminhada, né, de 40 minutos, 1h hora É. Até porque não é num ritmo muito rápido, enfim, é uma caminhada meio que por saúde, sabe, pra ver o sol nascer, pra eu moro perto da praia, uma coisa meio mais relaxante, meditativa, do que exercício. O exercício mesmo eu faço esses exercícios de força com peso do corpo, até tenho uns pesinhos, elástico, faço em casa, né, todo dia eu faço alguma coisa, pelo menos 3, 4 exercícios eu faço por dia, todo dia.
Uhum. Sim. Uhum. Sim. Ok. Tá ótimo. E
Né. Mas eu não suo. De fato, assim, um cardiorrespiratório, que seria esse que eu acho que cansa mais, né, esse daí eu não tô fazendo, não. Deveria fazer uma corridinha, né, uma coisa assim, talvez.
É, hã, eu aumentaria, então, assim eu acho que, assim, uma coisa interessante seria: talvez, já que você tem aí, 1 hora disponível por dia, é distribuir em em 20 minutos, hã, durante o seu dia, então dá uma equilibrada maior. Às vezes, é melhor você fazer mais vezes, hã, por menos tempo, porque daí o seu corpo, hã você acaba conseguindo fazer com que o sangue circule melhor no seu corpo e tudo mais. E daí você, hã, enfim, como eu falei, você acaba digerindo melhor o o os alimentos, fazendo o seu corpo funcionar melhor
Hum. Hum. Uhum.
e, então, melhorando a qua a qualidade do seu sono também. E outra coisa, que eu não sei se você faz, mas é dar aquela meditada, ali, 5 minutos por dia, principalmente antes de dormir.
<clicks tongue> Ah, tá. É, a meditação eu estava tentando fazer aquela meditação guiada, sabe, de botar no YouTube qualquer coisa e tentar fazer isso antes de dormir mesmo, deixar lá. Mas, é é, eu parei isso, não não não segui. Eu dei uma uma abandonada.
Sim, tudo bem. Uhum. É, então, essa é muito boa. Isso é muito, muito bom, por quê? Porque o seu cérebro pode estar achando que, hã, ele não teve tempo para ele mesmo ou teve algumas questões no dia, ou de dias anteriores, que ele ainda não resolveu, e daí o que que ele tenta fazer? Por mais que você, hã, conscientemente esteja dormindo, o seu inconsciente não está relaxando, você está ainda ali lutando contra essas questões durante o sono, por isso que você não consegue s é, realmente relaxar e descansar, entendeu? Então você vai fazer isso na meditação.
Aham. Ah, entendi. A meditação é o processo de do cérebro descansar, né, não é e tem que acontecer antes de dormir, né, senão é, porque realmente eu agora pensando, eu tenho tido muitos sonhos, sabe, sonhos meio confusos, umas coisas meio um atrás do outro, nada a ver, assim, coisas meio bizarras. Eu acho que, não sei, acho que sonhar talvez me faça acordar mais cansada de alguma forma também. Hum.
Exato. É, então. Uhum. É o seu cérebro que está te mostrando que tem alguma coisa que não está ok, entendeu. Então ele te mostra com analogias que ele conhece, que são sonhos bizarros e e absurdos que a gente tem. Então ele está te dizendo: "Olha, eu estou precisando aqui de um de um carinho, precisando que você preste um pouco de atenção em mim, me nota!". Então, assim, eu acho que se você fizer essa essa meditação, você vai dar aquele aquela aquela preocupação ali, por um momento e depois você vai acabar conseguindo dormir a noite toda bem relaxada e descansada, e na manhã seguinte você não vai ter mais esse cansaço forte.
Uhum. <laughs> E você acha que a meditação guiada funciona tão bem quanto a meditação tradicional, que seria mais em silêncio, e tal?
Sim, sim, porque você, hã, você tá começando, né, já tá difícil pra você manter a a a rotina de meditação já guiada, imagina aquela em que você faz 100% sozinha. Então, a guiada pelo menos, hã, vai fazer com que va a sua atenção volte sempre para as palavras que a pessoa tá dizendo, com em quando a meditação, hã, talvez que você faz 100% sozinha, pode te fazer perder um pouco a a concentração, ali, naquilo.
Uhum. Uhum. <clicks tongue> Ah, é verdade. Olha, eu gostei muito do nosso papo, acho que realmente você deu umas dicas que eu vou conseguir colocar em prática e que eu acho que vão me ajudar mesmo, e pelo menos eu posso tentar, né, porque eu acho que faz sentido tudo que você falou. Muito obrigada.
Obrigada você pela oportunidade e depois me conta como que você, tá. Um abraço.